ده حقيقي فعلًا ف وبرضو علشان كده آآ، إحنا برضو في حاجات لازم ناخد بالنا منّها، إحنا لازم زي ما قُلت لِك في الأول إن إحنا برضو ما بن ما ز ما ننزّلش صورنا ما ن ننز ما ننزّلش كُلّ أخبارنا، ننزّل مثلًا الحاجات المهمة بس، يعني مثلًا لو فَرح أنت ممكن تنزّل دعوة فَرح، لو و واجب وعزاء ممكن تنزّل واجب عزاء، إنّما مش محتاج إنِّك تنزّل حياتك كلّها، ده أنا جالي بيبي وسميته كذا، ده صورة بد وينزّل صور عياله والحاجات دي كلّها، آآ آآ، أنت للأس يعني يحاول يخ ي يقلل الدنيا دي على ب على قدّ ما يقدر، وبالنسبة للأبليكيشنز بقى وال <tsk> وإن هُم إزاي بيخترقوك، أنا عارف الحتة دي بتمشي إزاي شوية، هُم عندهم خوارزميات في كُلّ منصّة بتقدر تحلل كُلّ حاجة.
إمم زي إيه بقى؟ إمم. إمم. يعني أنت قصدك إن هي بتحلل كُلّ حركة أنت بتعملها جوه المنصّة، نزّلت كذا، عملت لايك على كذا، عجبك صورة كذا، الفيديو اللي أنت اتفرّجت عليه شَدّك. إمم.
بالضبط. عملت سيرش على كذا و وبعض المنصات مرتبطة ببعض.
إمم.
يعني بمجرّد أنت ما سألت اليوتيوب على مقاس جزمة لابنك، أو مثلًا أعرف إزاي آآ، مثلًا لو واحدة ت إزاي تعمل test حمل مثلًا، لو راجل أنا إيه إمتى البيبي مثلًا بيظهر مش عارفة إيه، لو ظهر ال لو الحاجات دي كلّها بمجرّد ما يبدأ يدوّر عليها، جوجل بيبلغ يوتيوب، ويوتيوب بيبلغ فيسبوك، وفيسبوك بيبلغ واتساب، والحاجات دي كلّهم بيفضلوا يلفّوا على بعض، وكلّهم دايرين في مكان واحد، يعني ميتا ميتا هان ما ليتا ميتا معاها ما لا يقل عن مثلًا 3 4 برامج أو 3 4 أبلكيشن، جوجل معاها ما لا يقل عن 12 15 برنامج، كلّهم بيكونوا عرفوا خلاص أنت بتفكّر في إيه، والخوارزميات بتكون مُتحبك بتكون محللة سِنك و وجنسك وكُلّ حاجة.
إمم. إمم فهمتك. إمم. إمم. يبقى موضوع ال الإعلانات اللي بتطلع بتيجي من هنا، على كلامك. إمم، يعني <chuckles> صاحبك اللي عرفوا إن هو <chuckles> اتجوز وخلّف ممكن يكون مثلًا عمل سيرش مثلًا على دكتور لل آمم، لمراته مثلًا وهي حامل، عمل سيرش عن أي حاجة ليها علاقة بالموضوع فعرفوا.
بالضبط طبعًا، بالضبط طبعًا، أنت ممكن في مرّة <laughs> بالضبط.

أوكي أنت قصدك إن إن هُم بيعرضوا على الناس الحاجة أصلًا حتى لو هُم مش متأكدين إن إن أنت شادك كذا، بس هُم بيعرضوها عشان يبدأوا إن هُم يأثّروا عليك، فتقوم رايح لها أصلًا، يعني حتى هُم بيأثّروا في الأول يعني صح كده؟
وفي بعض الحاجات وفي بعض الحاجات بتبقى أساسًا هُم عايزين يعني بيكون بيكون مسوّق ليها من ال من من ال من الأماكن بتاعتها، يعني في بعض ال المواقع بيكون مسوّق ليها، إنك عايزك تظهر لي الحاجة دي عند الناس، ويشتروا منها كمان، فهو بيشتغل على الحتة دي، هو عارف اللاوعي بتاعك فيه إيه، فبيدخل لك من الداخلة دي اس لما هتتفرجي على الفيلم هتعرفي أنا باتكلم في إيه، هُم ممكن يغيّروا حياة شخص، ممكن يغيّروا حياة حد حد كامل، ومش بس كده، وممكن الواحد يصور صورة أقول لِك على حاجة برضه، ممكن الواحد يتصور صورتين 3 وينزلهم على السوشيال ميديا ويدخل واحد غ ويدخل واحد غريب على الأكاونت ما يعرفوش خالص
إمم. أيوه فهمت. إمم. أوكي. حلو. اهم.
عايز أقول لِك من الص من الصورتين 3 دول ممكن يقدر يحللهم، يوصل لسنّه ل لاسمه، لعنوانه، لدراسته، لتخصصه، لشركته اللي هو شغال فيها، لأ و لوالده ووالدته أساميهم وعناوينهم وتعليقاتهم اللي بيعلقوها له، لأهله لزوج وزوجته وأولاده. بتُخترَق، بتُخترَق لدرجة إن لو أي حد عايز يعمل جريمة مش جريمة بالمعنى الحرفي لو أي حد عايز يعمل حاجة، يقدر يخترقك ويوصل لكل البيانات، بالضبط زي ال هتضحكي معايا في الحتة دي زي بالضبط لما ييجي عريس لصاحبتِك، وأنتم مش عارفين عن مش عارفين عنه حاجة، <laughs> بتعملوا إيه؟ بتقلبوا خلاص FBI يا باشا، بتجيبوا كل البيانات بتاعته وأقل من 24 ساعة <giggles>
فأنت شايف إن ال الخصوصية بتخترق بسرعة يعني، عادي بسهولة جدًا يعني. إمم. أيوه فاهماك. إمم. أيوه. إمم. أيوه فعلًا. <chuckles> بنعرف نجيب تفاصيل التفاصيل التفاصيل هنوصل في الآخر يعني، آه هنتعب شوية بس هنوصل.
<chuckles> أنتم وصلتوا وأنتم مش FBI، ما بالكم بقى الناس اللي هُم أصحاب الFBI، فالموضوع مختلف، وبشع ومرعب الصراحة، يعني أنتم بالنسبة لنا خلاص أنتم بنات ومن ح ومن حقكم تس
إمم. طب أنت بتتعامل إزاي مع المنصات، يعني أنت شايف إن إمم طب أنا عايزاك تقول لي أنت بتتعامل بقى إزاي مع المنصات عشان تتجنب الكلام ده كله، غير بقى فكرة الصور والخصوصية وكده، في حاجات مثلًا بتحب إن أنت ما تنزلهاش مثلًا آآ، آآ ما تكتبش رقمك مثلًا في أي حتة أو الكلام ده، والَّا بتتعامل عادي؟
إمم.

امم.
باشوف البرامج اللي أول ما ب باشوف ب في بعض البرامج كده مبتذلة أو مبتزة بشكل كافي، يعني مش عايز أذكر أسماء برامج، بس في بعض البرامج
بمعنى؟ امم. لأ، عادي ممكن تذكر، يعني في برامج ممكن تكون مش عاجباك.
آآ، أنا برامج مش باحبها يعني عايزك برامج عندك ب برامج الTruecaller والGet Contact، وإن يقولوا لك الرقم ده باسم مين وبتاع إيه، و ويجيب لك كل الأسماء ال المتوقعة للشخص ده، أنا ما باحبش البرنامج ده خالص لدرجة لدرجة إن أنا مسحته من عندي
امم، امم، امم، امم. البرنامج ده تحس إن هو بيجمّع الأرقام للناس بس أصلًا.
أنا ما باحبوش لدرجة إن أنت أنت ال الموضوع ال ال ال البرنامج ده قتل المتعة، إن أنت رقم غريب يرِّن عليك أنت بتكون عارفُه من قبل ما ترد.
امم. منطقي. امم، بس الناس ساعات بت بتستخدمه عشان ساعات أنت فاهم بقى فكرة الSpam فكرة ال آه.
لدرجة إن أنت اس استخداماته البسيطة آه في استخدامات ال الجيدة بتاعته والله قليلة، وأي برنامج في الدنيا للأسف استخداماته قليلة، والمنفعة بتاعته قليلة آآ، فعشان كده لازم ناخد بالنا إن إحنا نقف نِقفِل الإشعارات اللي مالهاش لازمة آآ، يعني
امم، امم. امم.
آآ علشان ما علشان ما علشان ما نتأثرش يعني بال بأي حاجة حوالينا.
أيوه فاهماك، ما هو بجد برافو عليك إن أنت مكوِّن الوجهة النظر دي، ويعني ماشي عليها، يعني مش كل الناس عندها الوعي ده. فباحييك بصراحة.
أنا قلت لِك س The Social Dilemma هيوف هيوضح لِك الموضوع ده كله. آآ، 2018 Social ألفين وتمنتاشر
أوكي، إن شاء الله، شكرًا ليك، أنا استمتعت جدًا بالكلام معاك.
ع عفوًا، أنا اللي انبسطت جدًا بكلامي معاكِ.